Sì, anche perché ovviamente qua si generalizza qui noi, poi ognuno è a sé, no, però ho l'impressione che nel mondo occidentale, no quindi Eu Europa e America, a parte le famiglie dove c'è una tradizione particolare, si fa il funerale appunto per quelli che sono ancora in vita, no, per dire: "Eh, è morto, dia diciamogli ciao, ciao." Però poi finisce lì, cioè, non cioè non c'è, come dire, un un rico cioè, non non se ne fa poi una ricorrenza annuale significativa, esatto, cioè, nel senso, fatto mo morto è è morto è morto, il funerale fatto sembra più una to do list no, cioè: "Okay questo fatto questo fatto, bene, adesso andiamo avanti con la nostra vita." E invece vedo che in molte altre culture, appunto, non so, il Messico dove appunto c'è "Los Dia de los Muertos", magari non fanno un funerale lungo 2 ore con il prete che parla eccetera, però, mhmm, a tengono più vivo il ricordo della persona cara che è mancata e secondo me cioè, è meglio questo, perché mi sembra un po' non lo so, tu cosa ne pensi?
Sì. Sì. Sì, sì, sì. Una tradizio sì è vero. Sì. <chuckles> Settima sì. Sì. No è vero, a parte che mi hai fatto ridere perché morire di "ciao, ciao" dev'essere una morte terribile e <chuckles> e poi sì, no, senz'altro è un po' quello che dicevo prima, nel senso che il funerale deve esse cioè, più un qualcosa a cui devi andare e mhmm, è più avere il contatto per rendersi conto che il morto è morto per davvero, che magari per celebrare la sua vita. Ehm mh, poi non so, sicurame quello quello volevo dire prima, sicuramente nelle altre culture il funerale, invece si ricorda più attivamente la persona morta. Sono curioso di sapere come fanno i funerali in Messico, perché loro hanno questo rapporto con la morte molto profondo, ehm, con l'aldilà, quindi e chissà, mi devo informare perché ma già il il funerale tra il sud Italia e il nord Italia cambia tantissimo, ehm, diciamo, quindi immagino al di là dell'oceano come sarà. Ehm, perché noi il morto, quando muore in Sicilia, lo teniamo in casa 2-3 giorni, alcuni addirittura 1 settimana; ai temp ai tempi si faceva e chiunque veniva a visitare. Si lascia la porta aperta e quindi tutto il paese va a visitare, appunto, la persona defunta e porta cibo, uhm, insomma alla famiglia, perché ovviamente non possono cucinare in quel momento, quindi tutta la comunità si prende carico de de di questo, e questa cosa al nord non esiste comunque. Quindi, ehm, vedi come cambia già da regione a regione, quindi immagina in Messico, in Africa come saranno diversi.
<chuckles> Esatto, e finisci lì. Esatt Sì, secondo me Sì e Eh, sì è Cavolo. Capito. Certo, sì, sì. No, non penso proprio. Eh esatto, sarebbe infatti molto interessante capire